Bale anong tradisyon ang pinaka-makabuluhan para sa'yo?
Sa akin 'no, ano talaga, yung Pasko. Ah, kung paano natin naidiwang 'yung Pasko, oo.
Ayon. Ooh, so bakit mm. Bakit Pasko? Siyempre may dahilan 'yon 'no.
Ah, ano kasi eh, well no'ng bata pa ako 'no, talagang na-e-enjoy ko 'yong Pasko kasi 'di ba 'pag sinabi nating Pasko, ah, mahabang Christmas break ganyan. Tapos maraming regalo tsaka, ah, ayon, ah, maraming pera kasi maraming nagpapapasko sa'yo. So, 'yon talaga inaabangan ko no'ng bata 'no. Tsaka 'yong mm.
Yes, mm. Ah. Mm. So talagang nag-eenjoy ka sa ano 'no, 'yong mahabang Christmas break kasi siyempre estudyante ka pa niyan no'ng mga panahong 'yan. Pero mm. Pero alin sa mga tradisyon 'yong parang nagpapalapit sa'yo sa pamilya o kaibigan mo bukod diyan sa Pasko? 'Yon lang ba? 'Yong Pasko lang ba?
Oo. Oo. Bukod diyan 'no, ah, 'pag sa pamilya ayan, ah, sinasama ako nung, ah, nanay ko 'no, sa opisina niya dati kapag, ah, Christmas party nila. Tapos do'n lang ako lagi. Ah, ayan, maglalaro rin do'n sa computer niya tapos, ah, ma makikipaglaro sa mga ibang bata, ah, tsaka ano eh, ah, maraming nagbibigay ng regalo no'n 'no. So 'yon talaga inaabangan ko oo. 'Yon talaga 'yong pinaka-purpose oo. Tsaka mag magbe-bless ka tapos bibigyan ka ng papasko 'yong mga red na ano 'di ba, na mga envelope, ganyan. So, ayun.
Mm. Mhm. Ayon. 'Yon talaga 'yong purpose no'n, mm. Kaya ka pumupunta do'n. Ang galing mo do'n. Mm. Ang galing 'no, bata ka pa lang mm. Ang galing kasi bata pa lang talaga naghahanap-buhay ka na. So, eto naman mm. Bale eto naman 'no, 'di ba 'yong Pasko nga 'yong parang pinaka-maano sa'yo, ah, ah, ano ba? 'Yong Pasko ba Halimbawa 'no, 'yon nga, sa mga paghahanda naman sa Pasko, ah, paano n'yo ba pinaghahandaan 'yang Pasko? Siyempre 'yon nga, kailangan may mga pagkain talaga diyan. Mm.
Oo, talaga. Mm. Well, ah, kaming dalawa nga lang 'no sa bahay nung nanay ko. So, ayan, ah, sakto lang 'no na nagluluto kami ng, ah, gusto naming pagkain, ah, usually. Ah, tapos, ah, pagkatapos no'n eh bibigyan namin 'yong mga kapitbahay namin dati ng, ah, ayan ng naluto namin. Tapos, ah, ayon rin ang pinaka-nagustuhan ko rin sa Pasko 'no, ah, kapag naghahanap ng regalo 'no. Ah, ayon naman, ah, kasi every Christmas rin 'yong nanay ko, ayan nagbibigay ng kahit onting regalo 'no sa mga ka-opisina ganyan, kapit-bahay. So ayon, ah, nagpupunta kami sa ano, Divisoria, sa Baclaran ganyan, minsan sa bazaar para maghanap no'ng, ah, budget-friendly rin na na ano, papasko para sa kanila 'no. Na ayon, ah, hindi naman ine-expect or nage-expect na magbigay rin sila sa amin. Mm.
Mm. Mm. Mm. Magbigay, mm. Pero siyempre 'di ba dumaan ka nga sa pagkabata talagang na-enjoy mo 'yang Pasko 'no? Ah, naranasan mo ba 'yong pangangaroling? Kasi 'yon nga, base sa ano mo eh, sa kuwento mo talagang, ah, 'yon nga, ang galing mo na rin talaga. 'Yon nga 'yon nga pagka namamasko ka, mm.
Mm. Oo. Ah, yung sa caroling 'no? Ah feeling ko, hindi gaano 'no. Ah, kapag, ah oo, oo. Ah, mas gusto ko 'yong ano, 'yong mismong, ah, Pasko na lang, sa araw ng Pasko kasi 'di mo na kailangan kumanta no'n eh, 'di ba. Mag-aano ka na lang, do-doorbell ka na lang sa bahay no'ng, ah, mga kapitbahay n'yo gano'n. Tapos m ayan sabihin mo lang, "Namamasko po." Tsaka ano eh, ah, kapag usually kasi dati 'di ba, gabi 'yong mga bata na nangangaroling eh. Imbes na mangaroling ako, ayon may kahati ka pa do'n 'di ba kasi kakanta ka tapos ilan kayo sa magkakaibigan. So ako, ginagawa ko, naglalaro na lang ako talaga ako ng PlayStation sa bahay 'no. Ah, at least, nag-eenjoy pa ako, oo. Ayan. Tapos ayon nga, imbes na nangangaroling nga ako, ayan, ah, na naglalaro lang ako sa bahay 'di ba, hindi ako lumalabas. Kasi hindi mo rin alam 'no ma madilim 'di ba? Ah, baka, ah, may mangyari pang masama sa'yo. 'Yon naman yung naiisip ko, 'yan sa araw ng Pasko 'di ba, at least araw. Ah, ayan umaga pa lang 'di ba oo, umaga pa lang ayan, puwede ka na mamasko. Oo at at least 'di ba, ah, kunyari ay, ah, 'pag pupunta ako sa bahay ng kapitbahay namin, ayan. O 'di papapasukin ako tapos bibigyan na rin kami ng regalo ganyan tapos may mga papasko pa. Ah, o oo ayan, ah
Mm. Pero naranasan mo? Mm. So paano? Paano kayong ano Okey. Mangangatok ka na lang. Mm. Mm. Oo. Mm. Parang business eh 'no? Mm. Ayan, mm. Oo, diretso na. Mm. Kikita ka na. Yes, ang galing mo do'n. Mm. Papakainin ka pa. Mm. So ang galing mo do'n, mm. Ang galing ng ano mo do'n 'no ng talagang technique mo, kasi nga 'di ba 'yong ibang bata talagang ayon eh nag parang bumubuo pa sila ng grupo para mangaroling. Pero ikaw, dahil wais ka, ayan, talaga mismong Pasko ka pupunta. Pero ang galing talaga. Wala lang, na na-realize ko lang na ang galing talaga. Pero
Oo. Naka-save ng ano 'no, ng oras 'di ba. Tsaka, oo nung
Yes. Grabe. Hmm, talagang grabe yung technique mo do'n sa part na yun. Pero, eto ba dahil nga yun ang paborito mong, ah, tradisyon ay ang Pasko, 'di ba bago mag-Pasko eh 'yan nga may pagsisimba or parang Simbang Gabi na tinatawag, yun ba ay naranasan mo kasama 'yong mama mo?
Mm. Ah, hindi 'no, kasi yung simba sa'min sa subdivision namin dati ano, sa gabi, actually. 'Tsaka yung nanay ko laging maaga pumapasok, 'no, ah, ka kasi papasok sa opisina kaya hindi rin talaga siya nakakasimba ng Simbang Gabi. Ang usually kasama ko naman, eh, yung mga kaklase ko na mga kaibigan, ganyan. Pero paminsan-minsan lang 'no, kapag ah, nagkakayayaan. Eh, minsan kasi ano, eh, tinatamad rin sila so, hindi rin talaga ako nag, ah, si-Simbang Gabi. Ah, hindi ko hindi pa nga 'ata ako nakakumpleto ng Simbang Gabi, 'no. Meron talaga kasi di ba yung kinukumpleto yung Simbang Gabi parang matutupad daw yung mga wish ganun 'no, oo. Kahit di naman totoo.
Mm. Hmm. Mm. Hmm. Pero ang mahalaga naman dun mm, pero okey na rin yun kasi siyempre nga nabanggit mo na kahit hindi nga nakukum nakukumpleto yung Simbang Gabi mo eh, ah, nagsisimba ka pa rin kahit papaano eh, ano pa rin yun. So, ito naman, ano yung mga kadalasan yung inihahanda sa Pasko since yun nga yung parang pinakamakabuluhan na tradisyon para sa'yo?
Mhm. Ayun, KFC fried chicken talaga, 'no. Ah ayan or, um, bumibili lang kami ng ah, fried chicken, depende kung anong matripan. Tapos bukod dun siyempre magluluto si mama ng, ah, pansit ayan, ah, carbonara. Ah, ayun pala 'no, hindi kasi ako gaano ma ma-spaghetti, 'no. So, ah, 'pag, ah, naghahanda talaga kami is, ah, carbonara at tsaka yan, mga pansit ganun, oo. Kasi dati 'no, ma oo, ma-share ko lang, 'no, yung spaghetti. Dati hindi ko kinakain yung sauce na red 'no, yung hotdog lang, oo. Pero kapag spaghetti nga, yung pasta lang talaga mismo, yung puti lang talaga, yung noodles lang pala, yung ang kinakain.
Hmm. Mm. Hmm, okey. Oh yun nga, masarap naman yun. So, okey lang. Mm. So, anong lasa nun? Hotdog lang 'tsaka ano, pasta. Okey lang yun sa'yo?
Oo, ganu ganun 'tsaka fried chicken, okey na ako. 'Tsaka ayan, since hindi ako gaano kumakain nun ng, ah, isda no, 'tsaka gulay, ayan. Kadalasan puro pork 'no, pork ah, beef, chicken yung hinahanda sa Pasko 'pag sa amin naman noong bata ako, oo.
Mm. Pero ngayon ba ah ah, kumusta yung Pasko niyo? Ayan nga, kasi siyempre hindi ka naman na bata, 'no? So kumusta yung Pasko niyo ng nanay niyo ngayon na ganyan na yung edad mo, um, ganun pa rin ba na <gasps> mm?
Mm. Well, oo. Makabaluhan naman yung Pasko 'no, sa ngayon. Pero hindi na ganun ka saya 'no tulad dati. Kasi ano eh
Bakit? Ano yung mga nabago?
Oo, kasi ikaw na mismo yung ano, eh, bibili nung mga pangregalo, di ba? Maghahanap ka na ng pangregalo sa inaanak mo di ba? Kung dati nag-aantay ka lang nung ano, nung ah, ibibigay sa'yo 'di ba, oo, ngayon ikaw na. Magastos tapos nakapagod, oo.
Ah, okey. Ng regalo? Mm. So, ano yung ginagawa mo pagka ganun nagtatago ka ba?
Ah, hindi naman, 'no? Ayon nga, kasi nga nakakapagod nga, 'no? So talagang naghahanap pa rin kami, 'no, sa mga bazaar, ganyan. 'Yong mga oo, no'ng mga regalo sa inaanak, 'di ba? Ah, bukod do'n, eh, ayan, tumutulong na rin talaga ako magluto or minsan may mga putahe na ako 'yong nagluluto, 'no, na, ah, request naman no'ng nanay ko, 'no. Pero, kadalasan, eh, halos parehas 'yong ano, eh, 'no. Oo nga, 'no? Halos parehas nga 'yong mga niluluto namin, 'no, tuwing Pasko, 'yong mga gusto naming kainin.
Ah, okey, joke lang naman 'yon. Mm. Okey. Pero baka 'yon na rin talaga 'yong tradisyon na parang 'yon na rin 'yong nakasanayan n'yong lutuin or nakasanayan na lutuin ng nanay mo. Pero ito naman, ah, may mga bisita ba kayo or 'yan, sa part ng family niyo na talagang parang 'yon na din, tradisyon na din na talagang nagsasama-sama kayo or nagkakasalo-salo tuwing Pasko?
Mhm. Ah, wala, 'no, actually, 'pag Noche Buena lagi talaga kaming, ah, dalawa lang ng nanay ko. Simula dati sa dati naming bahay. Ah, pumupunta 'yong tita ko, 'pagka umaga na, 'no, 'yong, ah, ano na mismong araw no'ng Pasko, 'pag nakatapos silang magsimba.
Mm. Okey. Pero sorry, 'no, ah, matanong ko lang din. Mm. Ah, kayo lang ng nanay mo, so nasa'n ang tatay mo?
Ah, ano, eh, hiwalay na sila no'ng no'ng mga 4 years old pa lang ako. So, ang nakalakihan ko lang talaga is lagi kaming dalawa or 'yong dati may kasama kami sa bahay, 'yong nag-aalaga sa'kin. Ah, aside from that, ah, ayon, kaya talagang ano lang, simple lang na pangdalawang tao, ganyan. Tapos, siyempre pagod 'yong nanay ko sa trabaho, so after Noche Buena, ano naman, ah, natutulog na siya, ganyan. So ako, either maglalaro lang ako uli tapos, ah, or pupunta sa mga kaibigan, 'no. Kasi, ah, 'yong mga after Noche Buena 'yan, ah, may mga nagyaya ng tambay. Tapos, ah, sa isang subdivision lang kasi kami nakatira dati no'ng, ah, high school pa ako, 'yan college. Pero ngayon nga na matanda na, ah, gano'n pa rin naman halos lahat, 'no, no'ng ginagawa namin na, ah, 'yong mga ganyan, 'yong mag-aayos lang rin ng Christmas tree pala, ayan, 'no. Oo, pero 'yong mga Christmas light medyo binabawasan na namin kasi nakakapagod din mag-ano, 'no, mag, ah, mag-design 'tsaka maglagay no'ng Christmas light, 'no? Pero may mga tao kasi na nag-e-enjoy talaga, 'no? Na ber months pa lang, 'di ba, start pa lang ng September marami ka nang makikita diyan, may Christmas tree, Christmas light na sa mga bahay, na nakakatuwa talaga, 'no, sa 'yon 'yong parang tradisyon, 'di ba, na, ah mm.
Ah, okey. Hmm. Hmm. Mhm. Mm. Oo, kasi mm. Paulit-ulit, oo. Totoo 'yon. Mm. Yes, 'tsaka do'n kasi nakikita 'yong ayon nga, 'no, na 'yan nga, malapit na 'yong Pasko, papalapit na, so 'yon, kaya nagde-decorate talaga. Pero ito naman, ano ba 'yong sa palagay mo or parang tingin mo na pinagkaiba ng Pasko dati 'tsaka 'yong sa ngayon?
Um, sa akin 'no, ah, ngayon mas masaya naman siguro sa ngayon 'no. Kasi marami ka ng magagawa 'no na, ayan. Ah
Mm. Hmm, <clicks tongue> akala ko maraming pera. Mm.
Well, sana nga ano. Pero ayan nga 'no, marami ka nang puwedeng gawin ngayon na tech sa technology 'di ba na kung, ah, may mga malayo kang kamag-anak, ah, makikita mo sa Pasko, di ba isang video call lang, ganyan. Tapos 'yong mga palaro 'di ba usually mga ad mga kakaiba na 'yong mga laro eh pagka pasko ngayon 'di ba, 'pag may program yung isang family. Tsaka ayan, bukod nga do'n eh may mga downside rin naman 'no na, ah, yung mga bata naman eh puro laro na lang, hindi na nakikihalubilo. Pero aside from that, ah, maganda magan mas maganda i think. Oo, kasi nag-advance na rin naman yung society natin. Kaya, ah, mas napapag ano natin 'no, mas napapalabas yung diwa nung Pasko 'no kumpara dati. Oo, kasi ayan sa mga balita 'di ba, sa mga TV pa lang, makikita mo na sa TV 'di ba ang grabe naman yung mga concert ganyan 'di ba, yung mga design, yung mga ano, yung mga Christmas light, iba-iba na. May drone na di ba na, ah, ginagawa para lang ano, 'pag pasko ganyan.
Mm, tama. Mm. Pasko, mm. Mm. Mm, pero 'yon nga 'no, ah, do'n nga sa mga bata dahil nabanggit mo 'yong mga bata ano tuwing Pasko. Ah, ano naman 'yong parang pinagkaiba nila bukod nga do'n sa mga sinabi mo? 'Yon, siyempre 'di ba, parang 'yong mga bata dati, katulad niyan nangangaroling sila. So, ngayon ba nakikita mo na mayro'n pa rin bang gumagawa ng gano'n tradisyon?
Mm. Sobrang bihira na nga rin talaga ano. Matanda na nga rin 'yong nangangaroling ngayon eh. Yung may ano eh, may mga dalang gitara 'no, kaya minsan nakakahiya naman bigyan 'no, or ah, hindi bigyan, 'di ba, kasi nakagitara tapos ano pa full ano pa, 'di ba, may mga may kagamitan pa na ginagawa, tapos, 'di ba, 'di mo bibigyan, so ayun. Ah, siguro sa mga bata, ano rin eh, kapag ah, Christmas break 'no, kadalasan talaga lalaro sa labas, ngayon lalaro na lang online, 'di ba, laging nasa bahay na lang gano'n. Ah, medyo nabawasan siguro 'yong saya, para sa mga bata ano, bukod sa mga regalo.
Mhm. Hmm, kaya nga eh, matanda, mm. Mm. Mm. Hindi na katulad mm. Tsaka hindi na rin kasipag yes hindi na katulad dati talaga na nag-iikot yung mga bata 'no, sa katulad mo yung kinuwento mo nga na, ah, 'pag Pasko ka nag-iikot, pero, ayun naman, um, ano pa ba? Ayan, kung may isang payo ka para sa mga naka ayan, nakababatang henerasyon tungkol sa pagpapanatili ng tradisyong ito, ano yun? At saka bakit mahalaga yun? Siyempre.
Oo. Mm, ayon ah, sa mga bata nga ano, siyempre ano, enjoy-yin lang lagi 'yong ano, mga ganitong klase ng tradisyon, 'no? Lalo na sa ano, sa Pilipinas kasi, iba nga 'yong ano eh. Ang sabi nga nila 'di ba, ah, iba 'yong Pasko sa Pinas 'no? So talagang masaya kasi dadating naman 'yong mga panahon 'no, na yung mga kapatid mo, 'yan ah, malay mo sa ibang bahay na, 'di ba, sa ibang bansa na, ah, minsan na lang kayo makumpleto 'no, as a family yan parang reunion 'no. Ah, so 'yong mga ganyang mahalagang okasyon 'no or tradisyon, sa pamilya, eh, dapat, ah, ini-enjoy 'no. Ah, 'yong iba kasi 'di ba, nakakalimutan na rin talaga na, ah, mag-enjoy, ayan na lang. Parang maraming problema yung mga bata ngayon eh, 'no? 'Pag sa mga social media, kasi laging nakaharap lang sa phone. So, kapag may chance na, ayan makihalubilo, makisama, is ah, mas personal 'no, ah, mas, ah, i-cherish 'no or ah, tandaan or ah, mas ah, bigyan ng ah, parang pansin 'no. Kasi yu yun naman yun eh, yung essence ng Pasko na, ah, puro masaya lang lahat. Ah, ayun rin tsaka, 'yong ah, mga konting tradisyon 'no, sa Pasko yung ah, Christmas Light, Christmas tree, 'yon mang kahit mga, regalo rin, oo, 'yong gift giving siguro 'yong ah, pinakadapat ano eh, ah oo, kasi 'di ba, kahit 'yong ano lang, 'di ba, simpleng ah, medyas lang, 'di ba? 'Yong mga simpleng ah, 'yong tuwalya, 'yong kadalasan na gano'n, magkano lang rin, 'di ba. Pero 'yong ah, the fact na nagbigay ka eh, malaking bagay na para sa iba, 'di ba, na ma-appreciate, mm.
Iba yung pasko, mm. Yes, mm. Totoo. Yes, mm. Dapat hindi mawala talaga, mm. Manatili din, mm. Yes, mm. Lalo na sa mga bata, mm. Pero ito naman 'no, kung babalik ka, or parang ano, ah, ikaw babalik ka sa pagkabata, ano 'yong mas pipiliin mong Pasko, 'yong ngayon o 'yong dati, at bakit?
Well, ah, sa'kin 'no. Sa bata 'no, kasi wala akong ah, gagastusin 'di ba, ah, ayan, wala kang iniisip, wala kang iniisip na work, wala kang iniisip na, reregaluhan, 'di ba, ikaw 'yong reregaluhan, kakain ka lang ng gusto mo, makikipaglaro ka lang sa labas, sa mga kaibigan mo, gano'n. So, para sa'kin 'yon talaga, na pinaka-okey kaya 'yon nga, 'yong mga, 'pag sa mga bata nga 'di ba dapat i-enjoy talaga nila kasi 'pag tumanda na, naku ma ano na marami ng problema 'di ba, oo.
Mm. Mm. Wala na, pagod na. Mm, pero 'yon nga 'no, uy, grabe 'yong mga nai-share mo, maraming salamat.
Ayun ah, salamat rin sa pakikinig mo ah, hanggang sa muli, paalam.